Ah, legal, né, ela tenta, ali, te dar um apoio mesmo, porque no final, né, é bom para todo mundo, né, se o seu trabalho vai ajudar a família toda, né, a crescer também, a fazer as coisas juntos. Então querendo ou não, é legal que elas sejam compreensivas e te ajudem, né, até porque no final, o objetivo é a família mesmo, né.
Exatamente. Exato. Uhum. Exato, né. Porque é mais grana que entra, então são coisas que a gente vai conseguir comprar a mais. Então, é super legal isso, mas já com o meu marido já é mais complicado, né. Porque aí ele trabalha o dia todo, ele quer voltar para casa, quer sentar, ver a televisão dele alta, ver um jogo, chamar alguém pra dentro de casa, e se isso acontece eu já não posso trabalhar, então se sai do meu horario de trabalho e ele tá em casa, é super difícil, eu não consigo trabalhar, eu tenho que me desconectar totalmente e falar: "Tá, vou curtir meu tempo em família porque eu não posso trabalhar". <chuckles>
Sim. Ah é? Por quê? <chuckles> Hum, é. Caramba. <laughs> E vocês já conversaram com sobre isso? Porque é entendível, né, o lado dele também porque, né, ele já trabalhou ali a o horário que ele tinha que trabalhar e realmente, né, quando vai chega em casa, ele quer realmente descansar, quer poder fazer as coisas depois de um dia inteiro de trabalho. E vocês já conversaram sobre isso? Assim, já tentaram entrar em um acordo ou realmente você entende o lado dele e acha melhor realmente não trabalhar quando ele está em casa?
Sim. Aham. Uhum. Eu entendo o lado dele, eh, eu não crio conflitos, digamos, assim, né, eu só peço a ele: "Quando você chegou, se você não me viu na sala ou na cozinha porque é um ambiente aberto, né, não bate a porta".
Uhum. Uhum.